Então, queria dar uma desabafada contigo, né, mas assim se tiver dica, né, qual se eu tiver erradíssima, pode me falar. <laughs> Estou super aberta.
Aham. Sim. Vai levar para o pessoal não hein, que se estiver errada eu vou puxar a orelha.
Com certeza, né, é melhor, né. <laughs> Pelo menos é sincero, <laughs> e útil. Então, eu tenho muita dificuldade, né, de priorizar as tarefas, eh, eu, por exemplo sem me sobrecarregar. Quando eu coloco um objetivo na cabeça eu procrastino até o o quase final, quando eu estou na reta final eu dou aquele turbo. E aí, sabe, pego um monte de responsabilidade para mim, porque eu quero terminar tudo logo no prazo, e aí fico sobrecarregada, eh, vira um hiperfoco, sabe, naquele último período. Só que, né, são coisas que eu poderia me organizar até antes e fazer devagarzinho, eh, separar, né, as coisas por prazo, por exemplo, ah, eu preciso integrar entregar uma tese agora até o dia 23, então, assim, eu não pegaria, né, outras responsabilidades, eh, ou então deixaria para depois do dia 23, eh, as coisas secundárias, não, eu pego tudo e quero terminar tudo junto dia 23.
<laughs> Isso. Aham. Uhum. <laughs> Sim. É clássico, né. Uhum. Sim. <laughs> Cara, eu acho que assim, ouvindo o como você fala e como outras pessoas falam, eu acho que o hiperfoco, né, e a procrastinação são gêmeos.
<laughs>
Sabe aqueles gêmeos que você fala assim: "Nossa, a cara é igual mas a personalidade é diferente."
Hã. Sim, é tipo aquela injeção de adrenalina, né, que faz sair da da estagnação, o medo de não conseguir fazer as coisas.
É. Exato, um não vive sem o outro, né: "Ah, eu sei que eu tenho tempo, vou fazer, vou focar nisso, eu sei que eu tenho tempo, não vou fazer hoje que eu estou cansada, não vou fazer amanhã porque eu vou fazer a unha." É, aí quando você olha no relógio: "Jesus amado, é para amanhã e eu esqueci." <laughs>
Uhum: "Ah, só faltam vinte e quatro horas para entregar. Agora é a hora." <laughs> Aham, e aí sento ali e fico o dia inteiro. E saio, tipo assim, quase morta mas termino, e faço direito porque a coisa incrível é que eu super funciono bem sob pressão, ah eu faço as minhas coisas mais brilhantes eu fiz sob pressão.
Aham. É. É, então você já sabe, né, que você consegue trabalhar melhor quando você tá nessa pressão, nessa tensão. Porque ativa o teu hiper focus. Seria isso, né?
Exatamente, exatamente. É incrível, sabe assim, eu faço as coisas, ah na verdade, assim atualmente, eu tô vivendo essa situação, porque eu peguei mil coisas para fazer
Aham.
imagina que assim, eu tenho que entregar essa tese até o dia 22, e eles, com a minha pontuação que eu fiz no curso que foi bem alta, ainda bem, graças ao hiperfoco, <laughs> eles já me deixaram me inscrever no doutorado.
Graças a Deus. <laughs>